<clears throat> Então, quando a gente chegou, né, ne ne nessa casa que a gente viveu na montanha, eh, não não tinha familiar, imagina, a nossa familiar mais próxima era uma prima m m m do meu marido que estava na Suíça. Aí e e e um, e uma é, e longe ainda. <laughs> Então, não tinha. E tinha uma prima minha que, também, que estava em Barcelona, longe também, não tinha nada a ver, hum, com a Itália ali, né. Só que, aí e
Uhum. Nossa, longe ainda, né. <laughs> Uhum. Ali mesmo, não tinha ninguém então, né.
Não. Só que nós tínhamos um um morava um numa vila, que tinham 2 apartamentos. E um desses apartamentos, morava um outro casal de brasileiros também, que também tinha acabado de chegar. Eles tinham chegado em dezembro.
Nossa! Aham. Ah, que legal.
E, sim. E eles foram, assim nós fomos suporte um do outro, naquele momento. Né. Ent
A língua portuguesa, ali, você considera que ajudou também? Por por eles vierem, né, do mesmo país, ter uma identificação. Muita gente fala que brasileiro não se ajuda em outros países, mas no seu caso foi diferente, então.
Muito! Foi, no meu caso foi totalmente diferente. Nós somos amigos até hoje, assim, né. Mas, foi muito diferente porque, chegou um momento que um o a cidadezinha em que a gente morava era muito pequenininha, né, e não podia ir em supermercado, o supermercado que tinha lá e era tão pequeno que só podia entrar 2 pessoas por vez. <laughs> Era muito surreal. Então, chegou um momento que a gente estava acabando a comida dentro de casa. Estava acabando o dinheiro, estava acabando a comida, estava acabando tudo.
Ah, que bacana. Sério? Aham. Nossa! <laughs>
E aí, eu lembro que ela tinha uma coxa de frango e eu tinha polenta. E aí, a gente falou: "Então vamos fazer uma polenta com um molhinho do com essa coxa de frango". Era uma coxa bem branda.
Ah, vocês se juntaram ali, uniram as forças, pra fazer um almoço, ali. E isso durou quanto tempo, assim, né, que vocês ficaram ali se ajudando?
Sim.

Assim, em agosto de 2019, a gente comprou as passagens para fevereiro de 2020.
Sim.
Então aquele tempo, ali, a gente já vinha se preparando. Só que, quem é que ia imaginar que em janeiro ou fevereiro <laughs> de 2020 <laughs>
Que vo <laughs> Aham.
ia vim a pandemia. <chuckles> Quem que.
Teve a e essa esse caos, né. E e assim, quando você teve a pandemia e tudo mais, e quando você decidiu, assim, né, você comunicou à família? O que que a família fez, ali, falou o quê para vocês? Teve algum familiar que falou: "Nossa, você" <laughs> muita gente fala: "Você está louca, vai fazer isso. Época de pandemia ainda, que que você vai fazer com esse menino em outro país?".
Quem que imaginar que ia estourar aquela bomba. Uhum. Até hoje. <laughs> Até ho Então, porque foi assim, a gente comunicou a família só em dezembro, né, e viemos em fevereiro. E, então dezembro e janeiro, ali, a pandemia, ela estava forte ali na China, então ela estava chegando na Europa ainda, tanto que quando a gente chegou, eh, não tinha máscara, não tinha nada. Só tinha
Aham. Ah, então vocês ainda saíram, ali, a tempo, né. A pandemia não impediu a sua a viagem de vocês?
Sim, isso era Não, não, a pandemia não não impediu que a gente chegasse. Mas assim, você não acredita, a gente chegou numa quarta-feira, e aí na segunda-feira próxima, lockdown. Então tudo muito foi tudo muito rápido.
Ah, entendi. Uhum. Nossa, fechou tudo. <laughs> <laughs>
Porque quando a gente chegou, só tinha uma pessoa no aeroporto que via se você estava com febre, e apenas. Ninguém de máscara, ninguém nada, esta estava assim, entendeu, ainda. E aí isso, ah
Aham. Nossa. Aham. E nesse lockdown, ali, como que foi a reação de vocês? Você, seu esposo, ali, olhou um para cara do outro e pensou: "Nossa, que que a gente veio fazer?". Teve esse sentimento?
Tosta. Su e assim, no pri na 1ª semana, a gente tinha alugado um carro, e tal. Na 1ª semana, eh eh, a gente falou: "Ah, vai ser 1 semana, quarentena, no máximo 40 dias", você coloca na tua cabeça, "quarentena, 40 dias ou máximo 1" é, 1 semana ou 2, e a gente estava numa região de montanha, e aí começou a nevar, então para nós era tudo novidade, né.
Aham. Algo mais breve, né. Hum.
Até que o negócio começou a ficar um pouco mais sério, a Itália começou a anunciar todos os dias eu lembro isso, meu Deus, eu tenho um trauma disso, você não tem ideia. Todos os dias às 18h, eh, eles davam a notícia de quantas pessoas tinham morrido, quantas pessoas tinham sido infectadas. <laughs>
Nossa. Nossa, <chuckles> e isso assustava bastante, né. Ainda mais vocês, ali, que estava recém-chegados, né.
Por quê?